Слушай, у меня такая проблема: я часто занимаюсь различными видами творчества по типу игры на фортепиано, рисованием. И если вот говорить о рисовании, я стал з замечать за собой проблему, м, э, прокрастинации, да. То есть, э, порой у меня, а, есть много каких-то заказов, да. И я порой либо выбираю, допустим, что-то, э, другое поделать, да, заниматься какими-то другими, э, вещами, другими хобби. Вот потому что, э, зачастую нахожу се какие-то оправдания по типу: а, вот у меня сейчас нет вдохновения, мне сейчас, э, лень, мне сейчас, <chuckles> ну ещё что-то. Вот и из-за этого порой я стою на месте и даже пра правда бывают моменты, что заказы, которые, допустим, оплачены заказчиками, я немножко не успеваю сделать в дедлайн, скажем так.
Понимаю. М-да. Понимаю тебя, да. А, творческий такой беспорядок и вот эта вот прокрастинация- это на самом деле, э, очень выматывающее место. И, м, знаешь, не потому, что как-то лень, а потому что внутри вот постоянно как раз и крутится: "А мог бы, а должен, а почему я не делаю, да?" И вот это вот вдохновение, его нету, и от этого становится ещё тяжелее начать. Я тебя прекрасно понимаю в этом. И, м, вот хочу сначала такое сказать: а, м, с тобой сейчас не что-то не так. Знаешь, ты не как-то не испортился. Творчество никуда не ушло. Ты просто вот эмоционально перегружен. Когда внутри вот этого много напряжения, ожиданий и д вот этой самокритики, творчество, оно не исчезает, оно, знаешь как, прячется просто потому что ему, знаешь, не очень безопасно. И на самом деле, да, это очень трудно, это всё переживать. Я тебя прекрасно понимаю в этом. И вот хотела у тебя такой момент уточнить. Ам, как вообще выглядит твое рабочее место сейчас? Вот можешь, пожалуйста, рассказать?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну рабочее место в плане рисования, если мы смотрим, то это у меня ноутбук, это у меня планшет, какая-нибудь чашечка чая либо кофе. <chuckles> Вот. И рядом стоит, э, комп, ам где я порой се фоном включаю фильмы, потому что мне ну я так расслабляюсь, не знаю, мне прям, а, если я сажусь рисовать, э, я включаю себе какую-нибудь киношку на фоне, а, параллельно рисую. И я не то что отвлекаюсь мне, наоборот, как-то, а, приятнее делать это фоном, нежели просто с сидеть и рутинно выполнять вот эту вот какую-то задачу. Вот. И, э, м, я не могу сказать, что у меня здесь какой-то там прям беспорядок. Нет, я как-то вроде стараюсь, <chuckles> а, придерживаться чистоты на рабочем месте. Ну не только. <chuckles> Вот. Но, кстати, вот ты подняла тему о самокритике и о том, что вот, э, творчество- это довольно-таки тонкая материя, которая, а, порой прячется от, э, тебя, когда ты перегружен. Возможно, это действительно так, потому что в последнее время у меня действительно много других дел в виде учёбы, в виде работы. И здесь, конечно
Понимаю. Да. Понимаю. <chuckles> Понимаю.
А, да, я здесь порой не просто банально и н ну, не то что не успеваю, у меня просто сил нет. <chuckles> А заняться этим, но всё-таки порой это надо делать. А творчество всё-таки требует какого-никакого вдохновения. И вот что с этим делать, я, конечно, пока не знаю.
Да. И Да, конечно. Это когда вот много дел и много стресса, откуда вообще брать это вдохновение? И вообще, как заниматься этим творчеством, когда ты в таком режиме выживания находишься и, э, как бы твоя психика и говорит, что: "Я боюсь начать, вот потому что вдруг будет, ну плохо, вдруг опять что-то не так получится, н-да? И, э, вдруг я опять разочаруюсь, э, вот в себе и в этой работе". И вместо движения как раз и включается вот это, знаешь, как замирание, я думаю, это, м, конечно, это не слабость никакая, это способ вот как раз и выжить под давлением. Да, да. И ты не обязан быть вот продуктивным, чтобы быть ценным. Или ты вот, э, не обязан создавать именно хорошо, чтобы иметь право создавать ещё, а, ну больше. И в общем, и я тебя прекрасно понимаю, да, в этом плане. И вот, эм, знаешь, а, хочу у тебя такой уточнить момент, чтоб и, м, лучше понять, какой совет тебе дать. Вот, э, именно, ам, когда чаще всего ты откладываешь работу? Может быть, это какой-то определенный конкретный, а, конкретное время или день? М, можешь, пожалуйста, объяснить?
Мгм. Мгм. Так. М, мозга да. Мгм. Мгм. Мгм. М, слушай, я, наверно, даже как-то об этом не задумывался. Но если вот, э, вспомнить какие-то определённые моменты, я, а, чаще предпочитаю заняться какими-то действительно, э, важными вещами в виде работы, допустим. Потому что, как ни крути, рисование, хоть я и с него неплохо зарабатываю, это всё-таки моё хобби, и превращать его в полноценную рутину я вообще не хочу, потому что у меня подобная история была с музыкой. И почему её бросил <laughs> спустя условно 15 лет? А, да, вот, э, всё, наверно, потому, что это стало просто рутиной, когда ты по несколько часов в день занимаешься этим. И, э, рисованию я хотел бы просто посвятить свою душу, когда я могу просто прийти спокойно порисовать, э, а не заниматься вот этой рутиной. И, конечно, когда вот у меня возникают моменты, что вот мне нужно поработать, я такой: "Так, иду, э, заниматься основными делами. Рисование подождёт". Вот и оно ждёт уже очень долго. <laughs> Вот.
Понимаю. Да. Понимаю. <laughs> Да, я тебя, м, прекрасно, да, в этом т плане понимаю, что это как бы хочется начать, а в итоге начинаешь откладывать, откладывать и начинаешь уже тревожиться: вообще я начну это делать и когда-нибудь, да? И знаешь, вот, э, я могу тебе вот, э, дать рассмотреть такие несколько вариантов, чтобы вот, эм. Как выходить проще, знаешь, из такого творческого застро застоя без, знае знаешь, такого лишнего насилия над собой. А, вот, допустим, можно, вот, э, убрать творчество и оставить вот только движение. Знаешь, нь нь не писать там, не рисовать, не создавать, а попробовать просто вот три маленьких действия. Допустим, просто открыть там лист или вот файл, или, м, э, сделать пару штрихов и, в, э, допустим, расформировать это всего за 5 минут. Знаешь, без цели, без какого-либо там результата. Просто такое движение. Вот маленькие действия они, м, могут сделать такой, знаешь, небольшой толчок, э, без, э, какого-то давления. Вот как думаешь, может, ть тебе это как-то подойдёт?
<laughs> Ну, это да. Да, да, да. Ну-ка? Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну слушай, в целом это довольно-таки неплохая идея. И в целом я, наверно, даже соглашусь с тобой, что это может сработать. Потому что подобную практику я применял, э, именно к каким-то вот основным проектам вот, э, даже вот в уни в университете, да. Вот с работой, когда вот мне тяжело сесть, там писать какую-то программу, я просто открываю, э, редактор, э, и начинаю там что-то писать вот по мелочи, да, какие-то вот, э, детальки добавляю. А вот потом уже накидываю, накидываю больше. Это уже и в привычку входит, и как-то ты уже без этого не можешь и спокойно к этому относишься. Тебе проще. В целом, я думаю, вот данный совет, он действительно поможет мне в рисовании. А, я обязательно его попробую.
Понимаю. Да. И конечно, если, э, он может не сработать, э, можно пе опереться, допустим, на другие вот, ам, советы. Вот, так сказать, э, можно рассмотреть такой вариант, если вот тебе будет удобно- разрешить себе, знаешь, делать плохо. Вот заранее. А, вот, допустим, скажи себе честно: вот это будет черновик, да. И он может быть совершенно ужасным. И это как бы может вот освободить вот эту нервную систему, и, э, м, творчество может, э, возвратиться. И, м, в принципе, когда его не оценивают, тогда может стать намного легче. Вот как тебе такая мысль?
Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, это на самом деле одновременно и гениально, и просто. Я те даже объясню, почему. Потому что, а, и, ну вот с рисованием у меня, наверно, такая самая основная проблема- это то, что я не рисую много вот скетчей. Да, вот как многие художники советуют делать, ну там, делать м много набросков, да, чтобы руку набить. Я так, э, не могу, потому что так я не особо долго рисую, около там 3 лет. Да, у меня порой еще какие-то моменты хромают, э, по типу анатомии. И я вот, допустим, если начинаю делать какой-то сь ну, скетч, а я перфекционист, я такой: "Надо его довести до идеала". И я в итоге его, а, делаю, делаю там несколько часов и такой: "Ну, если я его уже так хорошо сделал, надо его залайнить". И в итоге это превращается в какую-то полноценную работу. <laughs> И я такой: "Ну, всё". И в целом, да, со скетчами и вот, э, черновиками, да, это очень такая замечательная идея. Мне как раз девушка предлагала подарить, э, <chuckles> на Новый год, э, скетчбук, да, чтобы я как раз, э, позанимался подобными вещами. И в целом, да, это дельный совет. Спасибо тебе. Я обязательно его тоже попробую. Вот.
Да. Понимаю. Да. <chuckles> Я рада, что тебе, м, э, вот эти советы как-то подошли. И вот, э, тя у тя такой вот классный новогодний подарок будет. И где ты сможешь как раз таки и практиковать, э, пробовать вот эти вот, э, советы. И, э, м, э, знаешь, вот насчёт стресса вот хотела тебе сказать. Э, а, если всё-таки стресса накопилось у тя много, да, а, вот этого напряжения, э, не держи всё в себе. М, я думаю вот, э, можно спросить у себя, что самое главное сейчас, а что может подождать. То есть, знаешь, не навсегда, просто на сегодня. Вот когда прям очень невозможно уже это всё держать в себе. Очень я как бы устал после рабочего дня и, а, м, просто, знаешь, э, хочется немножко отдохнуть, разгрузиться. Не надо себя вообще заставлять. Я думаю, что это как хорошо сыграет на твоей нервной системе, и она, э, сможет расслабляться таким образом. Как думаешь?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, в целом я с тобой согласен. Нервы, действительно,- <chuckles> это самое дорогое, что у нас есть отчасти. И здесь надо с ними, конечно, поаккуратнее быть. Ну в целом я, наверно, с большинством твоим твоих советов, э, согласен. И они действительно, думаю, помогут мне. Я очень рад был, что ты меня выслушала, я обязательно всё попробую. Спасибо те огромное.
М-да. Да. Спасибо тебе, что вообще поделился со мной этим. Я надеюсь, что тебе стало хоть чуточку легче. И, а, м, я надеюсь, что у тя появились силы вообще как-то, а, справляться с этим. И, э, я желаю тебе удачи. И береги себя, пожалуйста.
Спасибо большое. И ты тоже. Пока, пока.